Eh, okay, 3 mesi e mezzo, insomma inizia a essere un bel lasso di tempo importante. Quindi <clears throat> anche per cominciare quel famoso discorso dici: "Senti, ehm, io non è che ho tatuata in fronte scema, ehm, tre tre mesi e mezzo va bene, ehm, tu hai avuto un aiutante, la pagavi praticamente niente, però, ehm, somma non è che andiamo avanti così tutta la vita" perché cioè ehm, mhmm, davvero, ehm, gli dici: "Guarda, vado a fare anche dei lavori più umili, prendo più soldi di di di questi qua" quindi
<chuckles> Eh sì. No, infatti. Ho lavorato, prima di questo lavoro, ho lavorato per un annetto, ehm, presso un fast food e guadagnavo quasi il doppio, t tra l'altro con straordinari, insomma lavoro serale. E e la cosa è che, uhm, cioè, io da una parte sono grata di questa opportunità lavorativa perché come dicevo prima non capita spesso di poter fare il lavoro per cui stai studiando prima dell'ottenimento del tifo del titolo e di poter maturare dell'esperienza che al giorno d'oggi veramente appena ti laurei dicono: "Eh sì, voglio una persona laureata ieri, ma con 10 anni d'esperienza". Quindi insomma, io sono molto grata da una parte. Però dall'altra, mhmm, io per esempio a un certo punto ho anche contattato il sindacato, giusto per avere chiaro se questo situazione fosse diciamo, legale o meno. E loro m'han detto che è molto borderline, nel senso che, mhmm, alcune cose vanno bene, m ma molte altre non proprio. E io, cioè da una parte vorrei anche dirglielo, mettergliela magari giù come: "Guarda, ho scoperto che questa cosa qui non è proprio legalissima, quindi, ehm, più che altro nell'ottica che magari un giorno viene l'ispettorato del lavoro e ti fa problemi, possiamo cercare una soluzione". Ho pensato di mettergliela così.
Eh, certo. Sì, sì, sì. Eh sì, eh sì. Mh-mh. Ah. Sì, sì, quindi un po' impaurirlo dicendo: "Guarda che visto che siamo davvero al limite tra la legalità e l'illegalità, ehm, allora"
No, non impaurirlo, di pet di mettergliela come: "No, guarda lo faccio per te eh, perché magari non sai mai quando potrebbe arrivare." <chuckles>
No, mett Ah sì, sì, no, no, no, no no, dico no, dico impaurirlo non cioè non che lo stai minacciando, ma che gli dici: "Guarda che magari ti vengono a fare dei controlli", sì, sì, eh beh, comunque è è impaurire <chuckles> anche anche così, cioè se è furbo lui, ehm, gli arriva la la guardia di finanza e scopre che, che ne so, non non van bene così, contratti, le cose, eh, passa i guai. Quindi, ehm, quindi sì, eh, effettivamente sì, potrebbe essere un una bella mossa. Sono contento che que da questa chiacchierata somma ti sia venuta in mente quest'idea, ehm, perché potrebbe essere davvero la chiave di svolta.
Eh sì, esatt Eh beh, sì, quello sì, hai ragione. <chuckles> Assolutamente. Eh, sì.